<groans> Ja, was ist schlecht?
Viele, nicht alle. Viele.
Warum meinst du, dass es schlecht ist?
Mhm. Für mich persönlich wäre das nichts. 1 Frau im Haus reicht mir.
Also, ich finde es irgendwie auch, ähm also es zeugt, finde ich, auch von Stärke, wenn man sich eben öffnen kann und wenn man irgendwie über Gefühle reden kann. Also, das ist für mich nicht unbedingt was Fem Feminines, sondern auch einfach was Charakterstarkes manchmal.